À, bạn ơi, với những cái mối mà quan hệ mà xung quanh chúng ta á bạn, thì thường sẽ có, kiểu, là không thể nào mà tránh khỏi những cái mâu thuẫn, à, đặc biệt với những cái mối quan hệ bạn bè nè. Vậy thì hổng biết là trường hợp của bạn thì bạn sẽ xử lý cái mâu thuẫn với bạn bè của bạn như thế nào vậy bạn?
Ừm. Đúng rồi, ừm. À, thật ra thì đúng rồi, mâu thuẫn mà, nhiều lắm. Thì, ờ, không chỉ riêng mâu thuẫn với trong công việc, gia đình đâu, mà bạn bè là nhiều nhất luôn á. Kiểu như tại bạn bè gắn bó với mình nhiều mà, ngày nào cũng gắn bó, <laughs> thậm chí là thứ Bảy, Chủ nhật. Thì, à, cái m những mối mâu thuẫn này á, thì thường là mình sẽ hỏa xác định trước là mâu thuẫn mâu thuẫn về vấn đề gì? Và mâu thuẫn, ơ, này nó có gây ra những cái hậu quả mà có thể không khắc phục được hay không? Hoặc là mức độ mình có thể khắc phục là bao nhiêu? Hoặc là mức độ ảnh hưởng tới tâm lý của mình và đối với bạn kia là bao nhiêu để mình xử lý từng cái một. Ừm.
Đúng rồi. Ừm. Vậy hả? Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, nhưng mà đa số là bạn sẽ thường là, kiểu là, bạn chọn im lặng nè, hay là bạn muốn, gọi là, nói, bạn muốn giải quyết cái vấn đề đó ngay lập tức luôn? Ừm.
À, đối với mình á, thường á, thì mình là người thích, ơ ý l ý là mình không thích rắc rối. Mình thích có nhiều thời gian cho bản thân hơn nên là mình sẽ quyết định là giải quyết ngay, sớm nhất có thể để tránh những cái rắc rối sau này.
Ừm. À, vậy hả, chứ hông phải là dành có nhiều thời gian cho bản thân hơn là im lặng trước hả bạn? <laughs>
Hông, mình hông có im lặng bạn. Thí dụ mà có chuyện là mình phải nói, thí dụ mình mình nó nói xong là nó xong rồi. Thí dụ mà sau này, ờ, nó kéo dài quá thì nó ảnh hưởng chứ với mình lâu, mình phải suy nghĩ nó vơi nhiều, phải dành thời gian suy nghĩ và nói nhiều hơn là sẽ nghĩ về bản thân mình. <laughs> Ừ.
Ừ. Ừm. Đồng ý. Ừm, như bạn, nếu như mà cái cái mối quan hệ của bạn bè, gọi là, thân thiết với bạn đi, khi mà có những cái mâu thuẫn mà nó ảnh hưởng tới rình tình cảm luôn. Vậy thì bạn l lại là bạn làm sao để mà có thể là bạn, ờ, chia sẻ, bạn giải quyết được cái mâu thuẫn đó ngay vậy?
Ừm. À, như hồi nãy mình nói á, thì để coi cái mâu thuẫn nó là cái gì á, thường thì mình sẽ nói chuyện với bạn của mình á. Thí dụ những cái mâu v thuẫn lặt vặt về tiền bạc, vay khoảng 1-2 triệu gì đi, hoặc là những cái, à, về, à, việc nhà này nọ đi, hoặc là đi chơi mà không giữ, ơ, lời hứa này nọ đó, thì cái đó giải quyết nó cũng dễ. Thì mình nói dễ đàng dàng với nhau thôi, thì mình m b lo mình sẽ thống nhất về cách cư xử cho lần sau. Nếu mà những lần tới mà tiếp tục như vậy thì, ờ, thôi, mình hổng còn làm bạn nữa, làm bạn chi nhau cho nó khổ, cho nó mệt. Ừ, ờ. Đúng rồi. <chuckles>
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đồng ý. Đó, đó, ừm. Ừm. <laughs> Vẫn y chang. Nhưng mà bạn, ừm, bạn có một cái tình huống nào cụ thể á, mà, gọi là, bạn đã xử lý xong, bạn xử lý êm đẹp cái mâu thuẫn đó với, gọi là, bạn bè bạn hông? Ừm, bạn chia sẻ thêm đi? Ừm.
À, thì đơn giản á, là hôm bữa thì mình có hẹn bạn mình đi Vũng Tàu. Nhưng mà hẹn qua hẹn lại á, thì cuối cùng cũng đồng ý một ngày, nhưng mà tới ngày bạn mình nói là bận đột xuất. Mình rất ghét, mình rất ghét cái từ là bận đột xuất. <laughs>
Ưm, ừm. Vậy hả? Ừm. <laughs> Nhưng mà tại lí do tại sao lại ghét cái từ đó? Là, kiểu, là trong tiềm thức của bạn là nó đã có cái cái, gọi là, s ừm, cái ác cảm với nó rồi hay là sao? Ờ.
Tại vì thật ra thì, ờ, mình thấy đa số người ta là không muốn đi, nên là người ta hay nói bận đột xuất á. Thì có thể là người ta ưu tiên hở ưu tiên một cái gì đó hơn mình, trong khi đã sắp xếp lịch với mình rồi, bận đột xuất mà hông hông hông hông biết bận đột xuất là bận đột xuất cái gì. Hay nói, hay cái kiểu nói nói, kiểu, là "Ờ, tôi bận đột xuất, tôi phải đi." Thôi đi luôn đi, đựng đựng có quay lại, tôi quay lại mất công nhiều lúc bận đột xuất kiểu này chắc tâm lý chắc hao mòn chết, buồn chết, <laughs> thôi, chấm dứt. <laughs>
Vậy hả? Hợp lý. Ừm. Ừm. <chuckles> Đúng. Ừm. Ừm. Vậy thì ờ, vậy thì lúc đó bạn làm sao? Ờ, khi mà, gọi là, đã bạn chắc hẳn là, gọi là, hẹn bạn đi Vũng Tàu đi, thì rõ ràng bạn cũng đã có những cái chuẩn bị nhất định rồi. Thậm chí là bạn đã chuẩn bị x sắp xong hầu ờ, gọi là, cái cái chuyến đi đó như thế nào, kiểu, lên kế hoạch đồ rất là rõ ràng rồi. Vậy thì bạn làm sao, ờ, bạn làm sao? Bạn chia sẻ với bạn kia như thế nào? Ờ.
Ừm. Ừm, đúng bạn. A, cái này á thì mình nói với thẳng với bạn của mình luôn á, tại vì bây giờ mình cũng đã sắp xếp rồi thì, à, bận đột xuất là bận đột xuất cái gì, nhưng mà cuối cùng phát hiện ra là bả đi hẹn hò với một, a, ông nội nào đó đó. Rồi xong bả bỏ mình một mình, rồi xong cái, ơ, phát hiện ra thì mình nói thẳng luôn, lần sau là thôi là
Vậy á hả? Ừm. Ừm. Nhưng mà cái cái mối quan hệ của bạn với cái cái bạn nữ đó đó là trên quan hệ bạn bè bình thường, đúng hông? Chị em. Ờ, rồi bạn làm sao? Ờ, ờ, rồi bạn làm sao? Ờ, kiểu, kiểu là, bạn có, gọi là, nói nói xong như vậy thì bạn đi, gọi là, đi một mình bạn hông, hay là bạn cho cái người kia một cái cơ hội? Tại vì người ta cũng có cái, gọi là, cái cái cái ưu tiên chính đáng của người ta, người ta đi với người yêu người ta mà. <laughs>
Ừm. Chị em. <laughs> Chị em với nhau thôi, <laughs> chị em bạn bè với nhau thôi, thì mình nói Hông, thật ra thì, ờ, bả đi hẹn hò với một ông không phải là người yêu. Thì mình đã sắp xếp rồi, sắp xếp bây giờ đặt xe, đặt khách sạn rồi thì mình đi một mình thôi, thì, ờ, không có chị tôi vẫn sống được. <laughs> Ừ, nói chung là cũng về cũng đăng hình cho bả coi vậy đó, cho bả biết là bả làm ảnh hưởng tới thời gian của mình, tại vì thật dự mà đi một mình như vậy thì trả tiền thì một mình mình trả thôi, thì bây giờ đâu có thể bắt bả là: "Bây giờ chị hổng đi, chị trả tiền cho em đi!", kiểu như vậy nó càng, ờ, ờ, làm cho mình cái mâu thuẫn thêm nữa. Cho nên mình nói thẳng luôn: "Lần sau á nếu mà lần này xảy ra nữa là em không không nói chuyện với chị nữa. Thật ra nó là ảnh hưởng tới thời gian của em rất là nhiều, em nên em đã sắp xếp thời gian để dành cho chị và em, bây giờ chị đi dành thời gian cho ông nội nào khác mà nó không phải là không có gắn bó tình cảm lâu dài được mà chị hệt chị thì thôi, ờ, mình thôi mình không thể làm chị em mà lần lần sau nữa." Nói chung là đã đã có cái đợt đó rồi thì nên là những đợt sau nó cũng rất là đúng giờ, cũng rất là đúng hẹn chứ không có bị trễ nữa. Tại vì bả biết tính mình cũng hơi khó đó, tính mình, kiểu, mà nghỉ chơi rồi là không bao giờ chơi lại đâu. <laughs>
Hả? Ừm. Đúng, hợp lý, ừm. Ừm. Đúng, ừm. <laughs> Mâu thuẫn thêm nữa, đúng rồi, ừm. Vậy á hả? Ừm. Ừm. Đồng ý, đồng ý, ừm. Ừm, hay quá vậy ta! Ừm. Hợp lý nh ừm. Đúng, ừm. <laughs> Nhưng mà bạn có bao giờ bạn nghĩ là cái thời điểm đó là bạn cũng cho cái người, ờ, chị của bạn một cái cơ hội hông? Tại là vì nếu như mà còn lần sau nữa á thì mới, gọi là, hông chơi chung với nhau nữa, rồi là hiện tại là vẫn cho cái cơ hội rồi. Nên bạn thấy cái khi mà bạn cho bạn kia cái cơ hội như vậy thì nó có hợp lý để mà bạn, ừm, gọi là, bạn xây dựng cái mối quan hệ cho nó một cái hướng tích cực, theo cái hướng đúng đắn mà bạn mong muốn hông?
Ừm. Ờ, thì hồi nãy mình nói là nếu có lần sau, thì có nghĩa là lần này đã tha thứ rồi, ơ, thì đâu có thể tưởng tượng có cơ hội rồi thì hai người thì, à, cứ tiếp tục duy trì tình cảm chị em bình thường thôi. Dụ mà sau này mà có đi đâu đó thì, à, thống nhất thì, à, đặt rồi, đặt đồ hết rồi á, thì, à, phải đi, nếu mà, a, bị đột xuất á, đột xuất thí dụ mà người thân mất hoặc là sức khỏe hông cho phép hoặc là bị, a, đột quỵ hay là bị cái gì đó, ừ, em hông có được hông có đi được. Chứ đừng có, kiểu, mà tới đó ừ, ừm, ừm, bất khả kháng á, thì, ờ, còn thông cảm được, chứ còn cái thể loại mà lên Tinder mà lướt ngay một ông rồi xong cái thấy thích quá đi, xong bỏ mình, "Thôi rồi, thôi chị đi theo ai, muốn đi, đừng đi theo em nữa." <laughs> Ừm, ừm.
Đúng, ừm. Ừm, đồng ý nè. Ừm. OK, mình hiểu, ừm. Có nghĩa là những cái trường hợp bất khả kháng, ờ. Ừm. <chuckles> Ừm, mình hiểu, có nghĩa là, ờ, cái lúc đó thì bạn cũng, gọi là, ờ, du di, ờ, để mà bạn thể hiện cái quan điểm của bạn cho người kia rõ ràng, à, là suy nghĩ của tui là như vậy, như vậy, như vậy đó. Và ờ, vì đương nhiên thì cái kết quả nó sẽ, gọi là, rất là thuận lợi theo cái mong muốn của bạn rồi, ừm.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, thật ra thì cái mức độ của cái vấn đề đó cũng hông quá lớn á, kiểu như, thí dụ mà hông có chị này thì mình vẫn đi, mình cũng vẫn tận hưởng được cái ngày đó. Còn nếu như trong trường hợp mà mình đi không được á, mình mất tiền mình cũng hông tận hưởng được thử một cái, là nhắn tin nghỉ chơi luôn, nhắn tin nghỉ chơi luôn. <laughs>
Đúng, ừm. Ừm. Ừm, thì lúc đó sao? Vậy đó hả? <laughs> Đúng, nghe kiểu, là cái cái gì mà nó đã đã động đến cái lợi ích rồi á, thì thì, ờ, thì thì căng hơn một xíu nữa, phải hông? Ờ, nh nhưng mà bạn, trong cái văn hóa ở Việt Nam á, thì đa số nha sẽ có những cái, ưm, gọi là, người ta muốn giữ thể diện, muốn được giữ thể diện. Vậy thì hổng biết là cái lúc như vậy á, thì bạn sẽ xử lý mâu thuẫn với bạn bè của bạn như thế nào để mà bạn, gọi là, ừm, giữ được cái thể diện cho người kia á? Ờ.
Ừ. Ừ, ừ, đúng rồi. Ừm. À, nếu mà nói về thể diện á, thì sẽ sợ người khác biết. Thì nếu sợ người khác biết á, thì giờ mình giải quyết, ơ, riêng tư thôi, hai người thôi. <chuckles> Ừ, giải quyết hai người thôi thì hai người biết thôi, người khác hông biết thì sẽ không bị mất thể diện. <laughs>
Làm đúng đi ờ, ừm, ừm. Nhưng mà làm sao? Kiểu giống như là có thể là người kia vẫn sẽ cần bạn giữ thể diện với người kia, trong hai người thôi vẫn có cái mong muốn là giữ thể diện mà. Ờ.
Giữ thể diện rồi sao mà chơi được ta? <laughs> Tại vì, kiểu như ừ, kiểu như hai hai hai người mà cứ e dè giữ thể diện cho nhau á, thì, ờ, mình nghĩ là nó còn khó chơi hơn nữa. Tại lúc nào cũng e dè hông dám nói á. Kiểu như một người chịu đựng, một người là nạn nhân, một người là người gây ra gây ra cái cái thiệt hại cho người nạn nhân đó, kiểu như vậy á, nên là hông sẽ hông bao giờ thoải mái. Ừ. Thì có cái gì thì nói ra rồi, n cho nó xong. Chứ bây giờ mà cứ e dè thể diện với nhau, nó sao sao nó cứ rụt rè, nó cứ lén lút, nó cứ, ư, ắp ắp mở mở, kiểu kiểu kiểu kiểu kiểu mặc đồ mà, kiểu mà h buộc chặt cái eo mà mà phì bụng, ăn ăn uống vô phì bụng ra hông được, kiểu như vậy á. Ừ, nó khó chịu. Ừm.
Vậy hả? Ừm, thế sao? Ừm, đồng ý, ừm. Hợp lý, ừm. <laughs> Ờ, hợp lý, ừm. Ừm, có nghĩa là với bạn thì cái, gọi là, mối quan hệ bạn bè thì phải, ờ, xử lý rõ ràng, ừ, à, phải nói chuyện chia sẻ thẳng thắn rõ ràng với nhau để mà đừng rơi vào cái, à, mâu thuẫn, đừng rơi vào cái trường hợp, gọi là, tương tự như vậy nữa, phải hông? Ờ. Nhưng nhưng mà bạn, nếu như cái trường hợp mà cái mâu thuẫn nó cứ lặp lại á, và nó, ơ, ờ, gọi là, kiểu, cứ lặp đi lặp lại, th thậm chí là 2-3 lần tương tự như vậy, thì bạn có, gọi là, xử lý cái mâu thuẫn đó, gọi là, trong êm đẹp hông hay là bạn cắt đứt luôn cái cái mối quan hệ bạn bè nè? Ờ.
Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. À, thật ra lần lần thứ hai là là đứt rồi chứ không tới lần thứ ba nữa đâu, <laughs> là ừ, đúng rồi. Lần thứ nhất đã rớ châm chước rồi, thì nếu mà lần sau thì còn vậy nữa là thôi, thì có nghĩa lần sau mà bị cái nữa là thôi luôn rồi đó, thì, ờ, chắc không châm chước đâu. Thực sự thật sự, ơ, sao mà ý là văn hóa của người Việt mình cũng hay ha. Kiểu là phải, a, phải cố gắng níu kéo một mối quan hệ mà mối quan hệ nó không có làm cho mình vui vẻ á, nó làm thấy cho cho là mình mệt mỏi về đầu óc á, và cũng ngồi, cũng cố gắng níu kéo, đúng hông? Thì đối với mình á thì mình mình mình thấy tại vì mình thích bản thân của mình hơn, thí dụ như mà cái nào nó giúp cho mình vui, giúp mình phát triển thì mình theo thôi. Còn nếu như mà lần một, ô kê mình đã thôi bỏ qua rồi, mình đã có một cái luật giữa hai người rồi để mà tránh gây ra thiệt hại về cảm xúc cho hai người, hoặc là về tiền bạc này nọ. Mà nếu lần sau cái người kia tiếp tục cố cố cố tình vi phạm thì có nghĩa là chắc chắn là người ta không tôn trọng, ờ, mình rồi. Mà nếu mà người ta không tôn trọng mình thì tất nhiên là người ta sẽ sẵn sàng làm tổn thương mình. Gì nhất biết như vậy thì kết thúc cho rồi, tại sao mình phải ép bản thân mình phải giữ mối quan hệ với người đó, phải tìm cách để giữ mối quan hệ, kiểu, với người đó để làm gì? <laughs> Để được bị tổn thương thêm. <laughs>
Vậy hả? Ờ, wow! Ừm. do tại sao lý do tại sao lại là thôi? Ừm. <laughs> Cũng đúng, ừm. Ừm. Ừm. Mình hiểu rồi. Đồng ý. Ừm. Đồng ý, ờ, rõ Ừm, hợp lý. Ờ, cái cách mà bạn, gọi là, xử lý mâu thuẫn với bạn bè cũng rất là hay đó chứ, phải dựa trên cái sự gọi là, à, tôn trọng, à, cũng cũng hợp lý nè. Rất là cảm ơn bạn vì những cái chia sẻ rất là thú vị ngày hôm nay ha!
Ừm. Ừm. Đúng rồi, cám ơn bạn. Chào bạn nha, chào bạn!
Ừm